Erzähl doch mal, was hat dir so deine erste große Reise denn eigentlich beigebracht?
Ja, so meine erste große Reise war nach Tansania. Davor bin ich relativ auch häufig gereist, aber es waren eher so Kurztrips, sei es jetzt in Europa oder in der Türkei, was gehört ja auch noch zu Europa. Ähm. Meine erste lange Reise, wo ich halt noch 'n langen Flug hatte, war dann da tau 2016 nach Tansania. Da sind wir mit einer Hilfsorganisation hingeflogen, wo wir in verschiedene Dörfer dann, ähm, Essen verteilt haben und Spielzeuge an die Kinder. Wo wir dann in verschiedenen Waisenhäusern waren und Kindern auch Geschenke gemacht haben, sei es jetzt, ne, Essen, ähm, Sch Spielzeuge oder Süßigkeiten. Da waren wir auch in verschiedenen Schulen und haben in an den Schulen dann auch Schulmaterial verschenkt, sei es jetzt Stifte. Da waren wir wirklich mit einer großen Truppe unterwegs. Wir waren ungefähr 20, 30 Mann, und jedem wurde etwas anderes quasi als Aufga Aufgabe gegeben. Ich musste mich quasi um Schulsachen kümmern und habe dann wirklich 'n Koffer voll gehabt mit verschiedenen Schulmaterialien, sei es jetzt Stifte, äh, bunt bunte Malstifte oder wirklich auch Blöcke, College-Blöcke. Ja, da, äh, habe ich auf jeden Fall dort für mich quasi gelernt, nachhaltiger zu leben. Ich ha kam da wirklich mit sehr vielen Menschen in Kontakt, von jungen Jahren bis zu bis zu Rentnerjahren, die halt allgemein mit dem Leben sehr zu kämpfen hatten, sei es jetzt mit w wirklich jeden Abend Essen und Trinken am Tisch zu haben bis hinüber zu Zukunftsängsten bei der jüngeren Generation. Da habe ich wirklich für mich quasi das Größte, was ich, äh, in meiner ersten großen Reise gelernt habe, ist die das das Thema Nachhaltigkeit, ne? Das das habe ich mir quasi dort auch wirklich angeeignet, nachhaltiger zu leben.
Mhm. Mhm. Oh, okay, ja, das hört sich für, äh auf jeden Fall schon sehr beeindruckend an, äh, wenn man sich das so 'n bisschen vorstellen könnte, wie du quasi dort in wirklich diese einzelnen Verhältnisse der Menschen auch mal 'n bisschen, äh, siehst, so im vielleicht im Vergleich zu dem Land, wo du, sage ich mal, erst vorher noch warst. Ähm, aber was hat dich denn so richtig zu dieser ersten großen Reise, sage ich mal, gebracht? War das irgendwie 'ne Initiative oder vielleicht persönliches Interesse? Wie kamst du denn so auf den Gedanken?
Ja, also zu den Jahren, du musst dir vorstellen, ich war da noch, ähm, s 15, 16 Jahre alt damals. Und mein Vater hat mir damals wirklich. Ähm, immer wieder gesagt gehabt, dass ich zu viel konsumiere, sei es jetzt, äh, ne, immer das neueste Telefon zu haben. Ich glaube, zweitausendzw 2014 bis 2016 hatte ich dann jedes Jahr das neueste iPhone und, ähm, habe dann immer wieder Geld, äh, für Klamotten ausgegeben. Und, ähm, habe halt sehr viel konsumiert. Und mein Vater kam halt auf die Idee, weil er halt selber auch in so in dieser Hilfsorganisation ziemlich tätig ist. Der ist selbstständig und, ähm, gibt halt 'n großen Teil seines Einkommens auch an Hilfsorganisationen, was ich damals wirklich nicht verstehen konnte. Da hat er mir quasi gesagt: „Weißt du, du gehst jetzt hier mit, wenn du Lust hast, und, äh, siehst mal bisschen, wie Menschen mit äh, im Alltag quasi zu kämpfen haben mit Sachen, die ich mir quasi gar nicht, äh, denken kann, dass es möglich ist.“ Vor allem, wenn man sich die Probleme vor Augen hält, die man selber hat und die vergleicht mit den Menschen, was für Probleme die dort haben, ist das ja
Mhm.
ja, g <sighs> wie soll ich sagen? Halt nicht, äh, wirklich wichtig, ne? Also, das das hat mir dann wirklich mein Vater quasi ermöglicht gehabt. Da bin ich ihm heute immer noch dankbar, dass er mir diese erste Reise ermöglich ha g äh, äh, ermöglicht hat. Da war ich jetzt 2023 wieder, <chuckles> diesmal mit, äh, eigenen äh, eigenem Geld, was ich, äh, selber verdient habe. Und, ähm, es hat das Ganze noch 'n bisschen süßer gemacht, ne, dass man quasi mit mit mit dem eigenen Geld dann dahingeht und, äh, quasi das noch mal selber, äh, finanziert. Das war auf jeden Fall 'ne interessante interessante Erfahrung.
Ja. <chuckles> Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass, äh, dein Vater dich da so 'n bisschen mit reingezwungen hat, kann man so meinen. Oder zumindest schon mal so 'n bisschen die Augen geöffnet hat vielleicht in der Hinsicht. Ähm, wenn du ich meine, du hast ja jetzt auf jeden Fall schon ziemlich großzügig davon erzählt, wie so die der Alltag vielleicht dort war oder, ähm, sage ich mal, wie du die Menschen auch so 'n bisschen angesehen hast. Also, dass du halt quasi so diese diese Parallelen vielleicht ziehen konntest zwischen vielleicht dem Herkunftsland und dann halt Tansania im im Vergleich. Ähm, wenn du, sage ich mal, jetzt noch mal so 'ne oder vielleicht so, wenn du 'n bisschen von deiner Kindheit, also z der allerersten großen Reise, sage ich mal, 'n bisschen erzählst, was für Erwartungen hattest du denn überhaupt an das Land oder an die Situation? Konntest du dir schon so 'n bisschen was vorstellen, ähm, wo du vielleicht mit deinem Vater, sage ich mal, dahin reist oder war das irgendwie wie so 'n Griff ins Blaue?
Ja, ich hatte mir das Ganze 'n bisschen natürlich anders vorgestellt. Du musst denken, äh, am Esstisch immer, da hat mein Vater mich, ähm, immer drauf aufmerksam gemacht, dass ich, äh, nicht mal 'n Reiskorn auf meinen auf meinem Teller lasse. Ähm, damit, äh, hat er halt immer in Verbindung gebracht, dass Menschen in Afrika quasi hungern, ne, der Klassiker. Und ich habe halt wirklich gedacht, dass jeder in de in in dieser Lage ist das ist 'n <chuckles> dort in Tansania, was heißt in Tansania, in Afrika allgemein, dass jeder quasi damit zu kämpfen hat, ne? Ähm, es war aber halt auch wirklich so da, wo wir gelandet sind wir sind Daressalam gelandet, das ist die Hauptstadt von Tansania. Ähm, da gab's natürlich auch viele Menschen, denen es besser ging, also die quasi auch studiert haben und coole Jobs haben und die und, äh, darauf oben noch drauf quasi: Schönes Wetter, was wir hier in Deutschland ja nicht immer haben, ähm für 24/7, 365 Tage, da quasi auch noch 'ne andere Seite quasi gibt, ne? Das war auf jeden Fall, ähm, so 'ne Sache, die ich mir damals nicht, äh, vor Augen betrachtet habe äh, hatte quasi, ne?
Mhm. Ah, interessant. Und, ähm, also das hört sich auf jeden Fall schon auch sehr vielversprechend an. Also das bedeutet, du bist auf jeden Fall schon mit dem Gedanken reingegangen: „Oh, möglicherweise ist da jemand irgendwie aus ärmeren Verhältnissen“, und, ähm, so wirklich Reichtum könntest du dir da nicht v so vorstellen. Wenn du, sage ich mal, innerhalb der Reise noch mal 'n bisschen drüber nachdenkst: Was waren denn so die ersten Dinge, wo du am meisten quasi so diese diesen, ja, Spalt zwischen vielleicht reich und, ähm, auch arm in Tansania quasi gemerkt hast? Ähm, also zum Beispiel irgendwie preislich von Produkten, dass du gemerkt hast: „Okay, in 'nem richtigen Supermarkt ist es richtig teuer“, äh, was sich vielleicht die Menschen dort nicht leisten können oder vielleicht, dass es 'n relativ hohen Obdachlosenanteil hat oder so. Ähm, gibt's da irgendwie etwas Bestimmtes, wo du wirklich Armut spürbar gemerkt hast?
Also, eigentlich jetzt wirklich in Tansania nicht. Also, da habe ich jetzt nicht den ja, diese diesen Spalt zwischen Reich und Arm sehr w groß gespürt. Ich meine in der Hauptstadt Daressalam, da gab es Gebäude, die 30 Stöcke hatten, wo auch der Präsident des Landes gelebt hat, äh, lebt wahrscheinlich immer noch dort. Da sind wir halt auch mit 'n paar Kollegen quasi reingegangen, ähm, haben den Aufzug nach ganz oben genommen, weil wir aufs Dach wollten. Und da kam halt ein Security Typ und hat gesagt: „Was macht ihr hier oben? Das ist die Präsidentensuite." <chuckles> Und wir haben plötzlich Angst bekommen und haben dem halt gesagt: „D dürfen wir bitte aufs Dach? Wir wollen ei einfach nur die Aussicht einmal genießen." Und, ähm, da hat er uns halt quasi das auch halt auch ermöglicht. Er meinte: „5 Minuten habt ihr. Ich ich stehe halt auch neben euch". Und hat dann, äh, d die Tür quasi aufgeschlossen, dann sind wir aufm Dach gewesen. Und dann hatten wir so 'nen Überblick über die ganze Stadt. Es gab, äh, wirklich insgesamt 4 oder 5, ähm
Äh Cool.
ich will jetzt nicht Wolkenkratzer sagen, es gab jetzt nicht Wolkenkratzer, aber wirklich, äh, s äh, sehr hohe Gebäuden. In und in ansonsten, auch in der Hauptstadt gab's halt 'n sehr großen Unterschied. Äh, Menschen, die wirklich auch auf der nicht auf der Straße leben, da da das habe ich jetzt nicht wirklich mitbekommen, aber die, ähm, auf der Straße dann auf Karren so, äh, Früchte verkaufen oder frisch gepresste frisch gepressten Saft dann verkaufen. Ähm, ja, das war das war halt so eine der Sachen, wo ich 'n bisschen Unterschied gemerkt habe. Das das ist jetzt nicht so wie zum Beispiel in Dubai, wo ich mal war. Da bin ich mal auch, ähm, von Dubai nach, äh, gefahren mit dem Bus. Da, ähm, habe m habe ich auf jeden Fall 'n Unterschied gemerkt, wie da da man kann ja den, äh, Burj Khalifa noch von 90 km Entfernung erkennen. Da als wir dann ein gutes Stück rausgefahren sind, hat man, äh, auf der einen Seite so kleine Hütten gesehen, wo ich dann halt auch mal einmal reinkam, äh, wo ich einfach mal geklopft habe. Wie gesagt, ich bin ja 'n Mensch, der wirklich sehr offen ist und, ähm, sehr gerne mit auf meinen Reisen mit lokalen Menschen in Kontakt kommt. Da habe ich mal einfach bei jemanden an der Tür geklopft gehabt und gesagt gehabt, ja, dass ich mich, ähm dass ich, ähm, ausm Ausland komme und Menschen gerne kennenlernen würde. Und da war halt so 'ne Familie offen, haben mich eingeladen, w hat mich dann bei denen, äh, im Wohnzimmer, sage ich jetzt, hingesetzt. Und die hatten halt so so 'ne Terrasse, ähm, wo wo man quasi noch so 'ne Aussicht auf, äh auf die, äh, Stadt und auf die Skyline quasi von Dubai hatte. Und da diese
Mhm. Mhm.
Differenz, ne, zu zu zu sehen zwischen, äh, Armut und Reichtum, w w da habe ich das auf jeden Fall am meisten gespürt. Da kamen halt ich meine, die Menschen waren halt sehr nett, äh, in dem Haushalt, haben mir Essen und Trinken angeboten. Die waren, ähm, sehr
Ja.
herzliche Menschen, ne? Die waren sehr offen, sehr nett, sehr gastfreundlich und quasi ich wir saßen aufm Boden auf so kleinen Matten, was halt in der nahöstlichen Kultur sehr gang gang und gäbe ist. Und da wurde mir halt äh, äh, Essen aufm Tisch gebracht und da habe ich die Kinder kennengelernt gehabt und halt von denen erfahren, wie so der Unterschied zwischen Arm und Reich ist. Und das war halt so 'n Gänsehautmoment für mich, ne, wo ich realisiert habe, dass, auch wenn du nur 20 km entfernt von der Großstadt wohnst, dass es 'n komplett anderes Leben ist.
Sehr gastfreundlich, ja. <chuckles> Ja, das, ähm, könnte man sich auf jeden Fall z ziemlich gut vorstellen, besonders mit deiner Erzählung, sich das so 'n bisschen zu visualisieren. Wenn du, äh, hm also, dieser Moment, als du dann quasi dort vielleicht in Dubai so 'n bisschen mehr so diese Schere zwischen Arm und Reich, äh, gespürt hast und du hast ja auch so schon bisschen darüber nach also, davon erzählt, dass dich das so 'n bisschen nachhaltig geprägt hat bezüglich vielleicht deinem Konsum. Ähm. Wenn du jetzt, sage ich mal also gab's in Tansania vielleicht, äh, schon einen eher konkreteren Moment, wo du dann quasi wirklich so dieses dieses Konsumleben, sage ich mal, weggedrückt hat äh, hast? Also, dass du wirklich mal so wirklich Einsicht gezeigt hast? War das so 'ne bestimmte Situation oder war das allgemein so die Reise für sich selber, um sag ich mal g das Gesamtpaket, was dich quasi so 'n bisschen geprägt hat?
Das ist 'ne ganz gute Frage, da werde ich sogar grad emotional, wenn ich drüber nachdenke, weil mir da direkt so 'ne Anekdote einfällt. Und zwar, ähm, haben wir da 'n 'n 'n 'n 'ne Schule besucht. Das war 'ne ähm ja, das war 'ne Grundschule. Da waren Kinder von der 1. bis zur 5. Klasse sollte das sein. Ich glaube, da ist das Grundschulsystem 'n bisschen anders. Da waren äh, das war das letzte Tag. Es war der letzte Tag, äh, des Schuljahres. Und, ähm, ja, unter anderem n neben den, äh, Schulsachen, die wir dort verschenkt haben, haben wir auch Süßigkeiten verteilt, ne? Und, ähm, da haben viele dieser Kinder sich quasi um mich herum gestellt, ähm, und, ähm, haben quasi mich angefasst, ne, sei es jetzt meine Haare oder meine Klamotten oder mich an sich. Und da habe ich halt, ähm, so 'ne nimm2-Packung aus der Tasche rausgeholt.
Mhm.
Das war halt, äh, so auf jeden Fall so 'ne so 'ne lustige Sache, weil die emotionale Sache, weil die mich alle umgerempelt haben, wo ich mich, ähm, dann quasi aufm Boden wiedergefunden habe. Das war auf jeden Fall sehr emotional mitzukriegen.
<chuckles> Ah, dass sie sich quasi so sehr über vielleicht auch die die Bonbons, sage ich mal, äh, gefreut haben, weil das, äh, möglicherweise ja auch in ihrer Hinsicht nicht alltäglich ist, so was vielleicht zu Augen zu bekommen. Hm, und jetzt, um vielleicht noch mal so 'n bisschen auf das, was dich so wirklich geprägt hat, einzugehen: Inwiefern hat sich denn jetzt eigentlich dein Konsumverhalten oder vielleicht so dein hi dein Hinblick oder deine Sicht, sage ich mal, auf die Welt verändert, was du jetzt quasi wirklich konkret nach der Reise verändert hast?
Ja, also, wenn ich jetzt zum Beispiel mir Süßigkeiten holen will und da so 'ne Nimm2-Packung ist, dann bekomme ich direkt wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Man holt sich dann diese Packung und manchmal nimmt man dann 20, 30 Stück auf einmal, während man zum Beispiel am Arbeiten ist und konsumiert das die ganze Zeit. Und wenn ich jetzt dann an die Kinder denke, die diese Packung mir aus der Hand gerissen haben, wo ich mich aufm Boden wiedergefunden habe, wo die quasi gekämpft haben für 'n Stück, ne? Und zu sehen, wie wichtig das für die ist und wie wie neu das für die ist, mal was auszuprobieren, was wir hier wirklich jeden Tag uns, z wo wir uns jeden Tag 10 Packungen von kaufen könnten, weil wir diese finanzielle Freiheit haben. Da habe ich halt für mich wirklich gelernt, ähm, auch wenn ich mal was zum snacken kaufe, sei es jetzt so 'ne Nimm2-Packung, dass ich da viel nachhaltiger mit umgehe und wirklich dann nicht mich voll äh, sch stopfe mit solchen schlechten, äh, ja, Nahrungsmitteln ist ja jetzt nicht mal richtiges ne, richtige Nahrung jetzt sogar. Da habe ich halt für mich wirklich gelernt, 'n bisschen auch in dem Punkt nachhaltiger zu sein, was jetzt Essen und Trinken angeht. Da habe ich mir halt, ähm
Mhm. Mhm.
also, als Ziel so quasi gesetzt, viel weniger zu essen, auch abzunehmen. Zu dem Zeitpunkt war ich bei knapp 105 Kilo und seitdem ich halt auch zurück bin, ähm, habe ich relativ viel abgenommen, weil ich halt auch viel weniger und, ja, k schlauer konsumiere ne, und esse.
Mhm. Okay, krass, ja. Deine Geschichte ist ist auf jeden Fall sehr prägend, wenn man sich das so 'n bisschen in die Parallelen setzt, wie sehr dich eigentlich ja auch diese diese Reise wirklich geprägt hat mit den Kindern und den Geschichten auch der Menschen. Es ist auf jeden Fall sehr schön, dass du dich für die Menschen auch interessierst, und ich danke dir auf jeden Fall echt vielmals für deine Geschichte und so 'n bisschen deine emotionale Seite und, äh, wünsche dir auf jeden Fall noch ganz viel Spaß bei der nächsten Reise.
Danke dir.